Ah, entendi.
Que o trabalho podia ser melhor otimizado, assim. Só que ela não fez isso no privado, né, e como a gente trabalha de home office, obviamente, tudo é ali, uma comunicação direta.
Uhum, claro.
Só que o jeito que ela falou, eu me senti atacada pessoalmente e mexeu, assim, sendo bem sincera com você, mexeu com a minha autoestima do trabalho, porque, poxa, ela podia ter me falado no privado, ela falou em um grupo geral com todos, sabe.
Hum. E já é e já é uma pessoa que você tem algum conflito, assim, ou não?
Nunca, nunca fui sempre uma colega de trabalho normal, comum, a gente se ajuda, a gente faz lançamentos do trabalho juntas, então nunca teve esse conflito. Foi justamente uma das coisas uma das questões que me pegou de: "Não estou entendendo da onde vem essa questão", sabe, não não percebi. Uhum, é.
Hum. Hum. Sim, você fica: "O que que tá querendo dizer, né?". Hum. Mas ó mas ó, eu posso te dizer que, assim, eh, quando você recebe um retorno, assim, difícil, tá, seja no trabalho, né, na família, ou qualquer relação na verdade, que você tenha, o seu corpo, né, e a sua mente, ali, automaticamente entra naquele sabe aquele modo defesa?
Uhum. É, uhum.
Sabe? Então mas é automático, assim, e controlar as emoções nesse nesse momento, nesse período, é muito difícil, tá. Então é muito natural, na verdade, então não é um problema seu, assim, interno, né.
Uhum. Ai, menos mal. Menos mal, viu.
Sim, porque você tá se defendendo daquilo, você fa "Não foi isso, né, eh eh, eu n" por exemplo, se ela te criticou, ali, no meio do grupo, essa reação que você teve de: "Poxa, poderia ter me falado no privado", não fo não é ruim, porque, realmente, eu também acho, também s
Poxa, é o comum, né? É, pois é, um comum. Podia ter poxa, podia ter sido melhor. Não não tem um problema eh, se ela ver alguma coisa que eu faço, que eu posso melhorar, eh, porque, por exemplo, eu já tô há 3 anos nesse nessa nesse trabalho, nessa empresa. Não, perdão, eu estou há 3 nesse ramo, que é o ramo de cassinos online, mas ela tá há mais tempo nessa empresa. Então, com certeza, se ela tivesse um olhar, um um ponto, ali, pra colocar pra melhorar o meu serviço e contribuição para o time, com certeza eu ia tá dis dá aberta e disposta a ouvir, se ela fizesse isso no privado ou numa reunião, sabe, mas assim, né, no meet, mas, fazer isso num grupo de WhatsApp geral é muito constrangedor, muito.
Uhum. Uhum. Desnecessário, né. E qual que foi a sua qual que foi a sua reação?